بُصي عايزة افضفض معاكِ كده بموضوع، كان حد من صحابي كلمني فيه، وقال لي إن أنا متغيرة أوي معاهم يعني بقى لي فترة. بس أنا مش حاسة إن أنا متغيرة، أنا حاسة إن أنا يعني كده بقيت أحسن، وهو إن أنا بقيت مُتبلدة المشاعر، يعني حاسة إن أنا ما بقاش عندي دم زي الأول، زمان وأنا صغيرة شوية كنت باحس إن أنا من أقل حاجة باتعصب، باتنرفز، باتحمق، ب باتشنج مثلًا، ممكن مثلًا فلان تعبان، يا نهار أبيض، ده تعبان! باعمل بقى هوليلة، آآ حد مثلًا من صُحاب، صُحاب، صُحاب، صحاب مرات عم بنت خال أبويا مات مثلًا، فاللي هي فباعمل مناحة، فكنت باحس جامد، يعني باحس إن أنا كنت كُتلة مشاعر فياضة م مرمية في الشارع، وخلاص باعيط بغباء يعني. دلوقتي بقيت اللي هو إمم، بقيت اللي هو يعني مثلًا آآ، آمم، آآ حاجة حصلت، م ماشي، فلان ما عمل حادثة روحي سلمي عليه أو كلميه س "ماشي يا جماعة خلاص، ربنا يشفيه، هابقى ابعت له Message." آآ، طب فلانة دي مامتها ماتت، يا خبر! الله يرحمها، م يعني ما بقيتش اهتم زي الأول، ما بقيتش أتأثر زي الأول، بقى عندي ب يمكن تباتة أو عدم إحساس شوية، م يعني ما فيش حاجة بتفرق معايا، لا مُبالاة كده شوية.
إمم. آه. والله هو حاسة بيكِ، إمم. أي أي هو بصراحة يعني أنا مُتفهّمة جدًا الوضع اللي أنتِ فيه، ومُتفهّمة فعلًا مشاعرِك. وفعلًا مُتخيّلة قد إيه فعلًا الموضوع ده ممكن يكون صعب عليكِ، ومأزمِك نفسيًا، و وتَلَغبُط المشاعر دي كانت الأول كانت حاجة، ودلوقتي بقت حاجة تانية. فأنا مُتفهّمة إن ده شيء صعب أصلًا، وإن أنتِ تتغيّري من وضع أنتِ كنتِ آآ إنسانة حسّاسة جدًا بكل اللي حواليكِ، ومُراعية ليهم، وفجأة اتحولتِ بقى دلوقتي عندِك لامُبالاة زي ما أنتِ قلتِ. فالتغيير اللي في المشاعر ده دي حصل لك قفزة كبيرة جدًا في المشاعر ديّة. فأنا مُتفهّمة ده، ومُتخيّلة فعلًا قد إيه إن هو صعب عليكِ من كلامِك إن هو مأثّر عليكِ. بس أنا عايزة يعني أسألِك كده آآ احكِ لي عن الموضوع أكتر، يعني أنتِ إمتى حسّيتِ إن بالموضوع ده، إن أنتِ من كنتِ شخص مُراعي جدًا في المشاعر أوي، أوي. وكنتِ بتزعلي، وبتتأثّري. وفجأة كده بقيتِ حد اللي هو إيه، آه، تمام، ماشي. يل مش هَمِّك مثلًا، أو عدم اللامُبالاة ده جيه فجأة كده، والّا حصل تدريجي؟ أو إيه اللي حصل عشان توصلي بمرحلة دي، احكِ لي كده؟
بالضبط. بُصّي، هو ما جاش فجأة إذ فجأة، بس مثلًا ممكن أول حاجة حصلت مثلًا أنا أ أ آآ، أبويا مات فجأة، وبعدين مثلًا قعدت فترة باحاول أتعافى، وباحاول مثلًا أ أ أعدّي ال أتخطّى الحزن أو الألم أو الوجع ده، وبعدين آمم، قعدت سنين كده وبعدين مثلًا جه جات صدمات صحابي كتير جدًا، جدًا، جدًا، جدًا برضه، ف لقيت إن أنا ب ب باتّاخد تلطيش من كل ناحية، باخد كمّية ضربات من كل ناحية، وبعدين بقى اتعرّضت لصدمة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا مثلًا من 3 سنين، أو من 4 سنين، آآ وقت الكورونا يعني آمم إتعرّضت لصدمة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. فبعدها برضه حسّيت بقى بعدها إن أنا خلاص، أنا فقدت الإحساس تمامًا يعني فقدت إن أنا مش فقدت الإحساس إن أنا بطّلت أحِسْ بالناس لأ، بس بطلت أتفاعل معاهم، أو مع مشاعرهم يعني بطّلت إن أنا آخد وأدّي، أو أتعاطف معاهم لدرجة إن أنا أحس بألمهم أو إن أنا لأ، يعني زمان كنت مثلًا لو حد موجوع من حاجة، أنا باحس بالوجع ده عندي أنا، حتى لو حد ما يُخصّنيش. فكنت حاسّة إن أنا مشاعري كانت ف يعني اللي هو إيه، على المَشاع كده، كل من هَب ودَب، ب باحس بيه. وده كان غلط، بس أنا اتقلبت بقى ال180 درجة كلهم، لدرجة إن أنا مش ما بقيتش أحِسْ بالناس، بس بقيت آآ، آآ يعني عقلي هو اللي بيشتغل أكتر، أو بقيت أتحكّم ف في عواطفي أكتر.
إمم. البقاء لله. آه. تمام. طيب طيب، أنا عايزة أسألِك هو طبعًا أنتِ قُلتِ لي في الأول إن والدِك اتوفّى، ودي كانت طبعًا متخيّلة إنها كانت صدمة كبيرة جدًا عليكِ و وده والد ح يعني حاجة كبيرة أوي و وهو ض يعني أول سبب إن أنتِ ت تحسّي بالصدمة، ومن المشاعر تتغيّر وكده، فطبعًا- البقاء لله- و و وزعلانة حقيقي طبعًا إن وآسفة جدًا للي أنتِ حسّتيه في وقتها. بس أنا عايزة أعرف أنتِ لمّا م آآ، بسبب الصدمات اللي اتقابلتِ فيها دي، آآ قولي لي أنتِ بت أنتِ دلوقتي بتحسّي <tsk> دلوقتي باللامُبالاة. هل مثلًا الإحساس معاكِ ده بيروح وبييجي مثلًا، وهل هو مع كل الناس دلوقتي لو أي حد والَّا بيفرق من شخص لشخص بالنسبة لِك؟
أهم حاجة. بالضبط. بُصّي، سؤال حلو جدًا، يعني حسّيته لمسني من جوّه في العُمق يعني. بُصّي يا سِتّي، هو آمم لأ، هو كل الناس كده، ما عدا فقط أمي، يعني أمي هي اللي لحد دلوقتي فعلًا لو صابها مكروه أو مثلًا تعبت أو حصل أي حاجة، دي أنا من جوّايا باتزلزل. باتنفض من جوّايا نَفضَة، وباتزلزل من جوّايا وباتدمّر يعني فباحس إن أنا إيه ده! لأ، طب ما أنا لسّه عندي دم أهو، ما أنا باحس يعني، بس ممكن الأشخاص هم اللي بيختلفوا. غير كده، غير ماما، لأ والله الدنيا تتطربق ولا أي حتى مثلًا صحابي المُقرّبين جدًا، ماشي بازعل، باتنرفز، باتعصّب ما فيش مشكلة، بس مش زي الأول، ومش بالتعاط يعني مش بالمشاعر الفيّاضة اللي كانت موجودة الأول، ما بقيتش عاطفية زي زمان يعني، ما بقيتش إن أنا أ أحِسْ زي الأول لأ. يعني مثلًا كانت واحدة صاحبتي عندها مشكلة كبيرة جدًا واترفدِت من شغلها و وراحت المستشفى وقعدت في المستشفى حوالي 20 يوم، ماشي، بازورها وباكّلمها وكل حاجة، بس يعني ع لو حد قال لي حصل حاج يا جماعة ب باحبهم، أنا باحب صحابي جدًا، جدًا بس خلاص يعني عادي يعني قشطة، اللي هو زي ما بيقولوا كده إيه، الغالي راح، يعني اللي أغلى منكم كلكم راح، فأنا هازعل ليه؟ أو ه هاحس بإيه؟
اهم. طيب أنا عايزة أسألِك دلوقتي إن هو واضح من كلامِك إن أنتِ الوالد بتقولي راح، الغالي طبعًا ما فيش أغلى منهم، ودلوقتي قلتِ ما فيش بس غير والدتِك بس اللي أنتِ ممكن تكوني آآ، يعني لو- لا قدَّر الله- حصل لها حاجة، أو حتى لو حاجة بسيطة أنتِ بتتأثري طيب آآ، بالنسبة لحتى أي حد تاني أنتِ بتحبيه آمم، عادي، طب حتى اخواتك برضه نفس الكلام؟ يعني أنتِ ربطتِ بس إن أنتِ مشاعرك كلها وجهتيها فقط لا غير الأب والأم بس، يعني ما هو أنتِ طالما عندك مشاعر آآ، تجاه ناس تانية فأنتِ أكيد بتحسي بيهم، لأن هو أكيد طبعًا ما فيش أي مقارنة ما بين مشاعرِك تجاه الأب والأم وتجاه أصحابِك هل برضه اخواتِك نفس الكلام، ال الدايرة الاجتماعية اللي حواليكِ اللي هي مثلًا الأهل ذات نفسهم برضه آآ، زيهم كده، يعني أنتِ ربطتِ بس محبتِك بالأب والأم بس، والَّا كله كده علاقتك بالناس؟
بالضبط. آآ، لأ بصي بصراحة، هي ماما بس دلوقتي، يعني حتى اخواتي بقى ع عادي لما يعني مثلًا أخويا كان عامل حادثة من فترة، ع عملت حادثة، ماشي، أوكي، قُمت بالسلامة الحمد لله، يالّا تصبح على خير، فاللي هو تمام بقيت أزعل بس على زعل أمي، يعني مثلًا ماما قلقانة ماما خايفة ماما بتعيط، فبقيت أزعل على زعلها، بس كهو شخصيًّا أخويا مثلًا عمل حادثة فأنا برضه حاسة إن أنا بقيت تنحة، يعني هو إيه، أنتِ أنتِ تنحة ليه كده، بس في نفس الوقت برضه عشان ما أبقاش يعني يعني جاحدة في حق نفسي، أنا حاسة إن ده هو الصح، أنا حاسة إن ده كده مريحني أكتر، لأن أنا كنت قبل كده كنت فعلًا باتأذي نفسيًا جامد، باتأذي نفسيًا وباتعالج، يعني أنا كنت باخد حوالي 6 أو 7 أدوية آآ، منهم أدوية نفسية وأدوية للقولون وأدوية للمعدة وأدوية للقرحة، من كتر ما أنا عصبيّة أو باتأثر بسرعة، فدلوقتي أنا حاسة إن أنا لأ، أنا كده أنا كده زي الفل أنا أنا مش عايزة أحس تاني، يعني ده ده كده الناس دي عايشة زي الفل يعني.
آه. امم. أنتِ، لمّا أنتِ بتحسّي كده بتبقي راضية عن نفسِك، طب أنتِ علاقتِك إزاي بقى مع الناس دي؟ يعني معلش برضه، في ناس كده، لم أ الواحد بيحس بتفاعُل اللي قصاده، هل هو ده ز زعلان مثلًا، لو أنتِ بتقولي أخوكِ أكيد وصَل له مشاعرِك، آه، ماشي أنا باحبك وكل حاجة، بس اللي هو أنت كويس؟ خلاص، تمام. هل هو علاقتِك بيه مثلًا ما اتأثَّرِتش أو باصحابِك، طالما أنتِ بقيتِ عندِك لا مبالاة تجاههم كده أو حتى زعلِك معاهم، آآ، ل أو أو عليهم، مش ب مش مش واضح التأثُّر أوي يعني، ده عمل إزاي في علاقتِك معاهم، هل هي اتأثَّرِت والّا هُم بقى مُتقبِّلين ال امم، الحالة الجديدة اللي أنتِ بقيتِ عليها والشخصيّة الجديدة دلوقتي؟
بُصي، أخواتي عارفين ده، هم يعني إحنا، ك كده، كده، إحنا مش صحاب أوي، فبالنسبة لهم يعني قشطة، تمام، اتأثَّرت، ما اتأثَّرتش يعني ما إنه بيحصَل العكس برضه، أنا لو تعبت والّا حاجة، فعادي، بيسألوا عنّي وخلاص على كده مش بن يعني مش اللي هُم العلاقة الحميميَّة الجامدة جدًا. بالنسبة لأصحابي في جزء منهم بيزعَّل، آآ، بس هُم اتعوِّدوا خلاص، لأن هُم بقى لهم سنين معايا، فهُم فاهمين المرحلة اللي أنا كنت فيها والمرحلة اللي أنا بقيت فيها.
امم.
فهُم متفهِّمين ده، فقشطة، تمام، خلاص إحنا عارفين هي جايَّة منين وده أريَح لها، فخلّيها، طالما هي مرتاحة كده. آمم
طب أن ما حاولتيش مثلًا تعملي أي حاجة عشان ترجعي تاني زي الأول؟
بصراحة لأ ما حاولتِش، لأنه ببساطة جدًا آمم، أنا آمم، يعني حاسَّة إن ده أصَح لي، يعني إن أنا كده ده ده أ أص يعني حاجة صحيَّة أكتر ليّا.
حاجة صحيَّة ليكِ، بالنسبة لإيه؟ علشان أنتِ كنتِ بتاخدي أدوية كتير، فكنتِ شايفة إن الأدوية دي مثلًا بتأثَّر عليكِ أنتِ فيما بعد بالسَّلب أو كده، أو حسِّيتِ مثلًا إن أنتِ لمّا آمم بتِظهرِي مشاعرِك أوي و وبتتفاعلي معاهم وبتتأثَّري أوي، ما بتلاقيش المُقابل منهم، يعني حتى أنتِ بتقولي علاقتِك بإخواتِك ما كانتش نفس ال الإهتمام في الأول، اللي هو آه، سؤال كده من بعيد أو علاقة سطحيَّة، مش علاقة قويَّة زي ما أنتِ كنتِ بتعملي في الأول، فبقيتِ حاسَّة إن أنتِ لمّا اتغيَّرتِ، لأ هو ده الصح؟
آآ، بُصّي ممكن أنا حاسة إن أنا لما اتغيَّرت ده الصح؛ لأنه بقى أريح لي، وكده كده مش مأثر علي علاقتي بأمي وأنا وإخواتي؛ لأنه إحنا كده كده طول عمرنا، وده اللي يهمني يعني، أنا الفترات الأخيرة دي اللي هي الحاجات اللي مريت بيها كتير ورا بعض دي، منها مثلًا بابا أو ال أو الحاجات اللي بتحصل دي علمتني إن أنا يعني، <tsk> آمم، يعني إيه؟ أنا أنا مش هاهتم بأمر حد غير نفسي وأمي فقط لاغير، آآ، غير كده يعني أنا ومن بعدي الطوفان، زي ما بيقولوا يعني. فاللي هو خلا يعني أنا مش مش مش حاسة إن أنا فايتني يعني حاجات فظيعة إن أنا أقعد أتعاطف تاني زي الأول مع الناس، أو إن أنا أحس زي الأول أو أعيط أو إلخ، إلخ، لأ مش فايتني حاجة جامدة يعني، خليكم يا جماعة ال يعني اللي عنده مشكلة ما يعني، زي ما بيقولوا كده إيه؟ أ أنتِ عندِك مشكلة أوكي، فضفضي معايا وكلميني أنا هابقى أساعدِك يع أنا هاساعدِك فعلًا وهاتعاطف معاكِ وهاديكِ حلول وكل حاجة، بس مش لازم أعيش نفس الألم اللي أنتِ عايشاه عشان أعجبِك، الكلام ده طبعآ بالنسبة لأصحابي.
صحيح. تمام. هو أنا بصراحة فهمتِك جدًا وفهمت خلاص إن أنتِ تأقلمتِ مع الوضع ده دلوقتي خلاص، وطالما أنتِ شايفة إن ده بالنسبة لِك يعني حاجة أنتِ مريحاكِ نفسيًا، وفي نفس الوقت كل اللي حواليكِ بقوا خلاص متقبلين الوضع اللي أنتِ فيه، ومش بيسبب لِك أي مشاكل و والكل تأقلم وأنتِ مبسوطة كده، آآ، وشايفة إن ده صح بالنسبة لِك، يعني نفسيًا وعصبيًا يعني وكده، فتمام، يعني فدي حاجة كويسة طالما آآ علاقات لسه مستمرة وما بتتقطعش. آمم، بس أنا عايزة أقول لِك حاجة بس، أنتِ آآ حاولي كده إن أنتِ تخَرَّجي ال المشاعر برضه اللي جواكِ، لأن أنتِ ما زلتِ لحد دلوقتي جواكِ مشاعر هي محتاجة تطلع بسبب زعلِك وصدمتِك الكبيرة في والدِك، فأنا باتمنى إن أنتِ آآ تحاولي حتى أنتِ مش عايزة تظهري ده لحد، حاولي حتى إن أنتِ تكتبيها كده مع نفسِك، وصدقيني كل لما بتطلّعي ال ال ال العاطفة اللي جواكِ والمشاعر اللي جواكِ هترتاحي أكتر، وهتلاقي نفسِك آآ راضية عن نفسِك أكتر وأكتر. طبعًا دي نصيحة أنتِ لو حبيتِ تاخدي بيها أو تقدري تعمليها وتنفع معاكِ، آآ إن شاء الله
طبعًا لأ هاجرب أكيد إن أنا فعلًا أخرّج الحاجات دي كلها على ورقة؛ لأن الكتابة برضه مفيدة، أنا عارفة إنها مفيدة وسمعت إن هي مفيدة فعلًا، وممكن تساعدني حتى أبقى أهدى أكتر أو راضية عن نفسي أكتر وأكتر وأكتر يعني. أنا أتبسطت جدًا إن أنا فضفضت معاكِ النهاردة، و وأكيد ه هاتابعِك تاني وهأقول لِك إيه اللي حصل بعد ما كتبت أول حاجة.
إن شاء الله إن شاء الله، وأنا هنا موجودة دايمًا وفي أي وقت لو احتاجتِ مني أي حاجة أنا موجودة وهاساعدِك إن شاء الله.
شكرًا ليكِ. شكرًا ليكِ.